Di Cuneo, okay. No perché se no a il mito della grande città ce l'avevi anche comunque vicino perché Torino non è proprio una città piccola, no?
Sì. No, non è una città piccola, ma quando andavamo a vedere la le le le zone d'origine di mio padre, che poi mio padre in realtà non le ha mai davvero tanto vissute, perché si è trasferito negli Stati Uniti che era un bambino piccolo. Però, ehm, tende tendenzialmente andavamo molto spesso, perché alcuni suoi familiari ancora vivevano lì, <tsk> e poi da lì che era partito tutto, no. La diramazione della famiglia, in giro per il mondo. E quindi però sì, quella è realtà molto piccina, anche perché parliamo di un paese in provincia di Cuneo neanche Cuneo.
Okay. Sì. Mh-mh. Ah, addirittura. <giggles> A sto punto forse meglio Sanremo.
Sì, però si mangiava molto bene. Però, devo dire che anche lì, si mangiava veramente, veramente bene.
Il vitello tonnato, no?

<clicks tongue> Mah, guarda io le amo entrambe tantissimo. Ti dirò che però, in Puglia ci sono sempre andata più come turista. Anche se vedevo i parenti di mio marito, i familiari, eccetera, spesso e volentieri siamo stati lì in vacanza con gli alberghi, eccetera, e quindi si andava in giro anche, no, ristoranti, cose del genere. <clicks tongue> Quando invece vado
Ah, okay. Chiaro, chiaro. Ma giusto per, ehm, precisare: ehm, la parte del Salento o la parte nord?

Ehm, è tut eh b Io in realtà l'ho girata m molto, però, uhm, la famiglia di mio marito paterna è tarantina.
Ah, quindi sale proprio del Salento?
Sì Taranto, poi sono stata a Bari, Loco Rotondo, Alberobello, son stata
Okay. Certo, il classico, no, le vacanze in Puglia.
a un sacco di Santa Maria di Leu so sa a un sacco di pos e, uhm, quindi lì però fai, ehm, pur avendo incontrato i parenti, eccetera, facevi un po' più vita da turista. Quando invece vado in Campania, ehm, in Irpinia, nell'Avellinese, lì è diverso perché proprio c'è tutta la parte tradizionale, quindi i genitori di mio marito, eccetera, quindi proprio tutta un po' sì devo di beh sì, sì, sì, questo sicurame
S ti senti più a casa diciamo, o comunque c'è pe è più quel clima familiare quando vai lì.
Un clima un clima familiare, ammetto anche molto molto accogliente, ehm, e poi appunto questa cosa mia piace tantissimo che mi sveglio la mattina e c'ho tutta diverse cose di tra cui scegliere per fare colazione. <chuckles> E mi piace un sacco, ammetto di che, mhmm, è casa mia un pelo diverso, eh, io non voglio poi buttar giù i miei, per carità, però ammetto che c'è una sostanziale differenza. Devo dire che sono un po' famiglie miste, perché poi a Natale ci ritroviamo tutti, in un posto neutro però.
Bello. <chuckles> Mh. Ehm, nel Lazio?
No, a Milano. <smacks lips> A Milano, a Milano no, <chuckles> a Milano <smacks lips> ci ritroviamo tutti in un posto neutro che è Milano e qui, ehm, soprattutto intorno a Natale, perché il posto neutro è Natale, e qui vedi tutte le varie le differenze, no, perché la la, mhmm, vigilia è più, ehm, mediterranea, quindi più meridionale. E poi invece il pranzo di Natale è più settentriona quindi qua c'è tu comunque si mangia sempre tanto.
A metà strada? Ah okay. Okay, okay. Okay. Bene, c'è c'è u guarda, ehm, si m poteva presupporre in realtà un po', una dinamica di questo genere.
Sì, sì, sì, ma
Ma senti, ti volevo chiedere, no, al di là perché fino adesso abbiamo parlato di tradizioni culinarie, però, ehm, dal momento che, mhmm, per il tuo caso quindi eh, eh, di in cui trattiamo proprio famiglie miste su miste, no, tutte le regioni d'Italia e anche fuori paese, ehm, dove osservi magari anche delle differenze su altri tipi di tradizioni, no, che non siano quindi culinarie?
Sì <giggles>